Ah, ja, okay.
Also, <giggles> das mein ich jetzt auch gar nicht diskriminierend, sondern ich finde Dominanzverhalten bei Frauen geht vielleicht eher also die haben halt nicht so 'n krassen Körper, da kannst ja überhaupt nicht also d d kannst ja nicht über Körpermasse quasi machen, ne? Da wie machen die so 'n arrogantes Verhalten anders?
Du glaubst, es ist eher so auf 'ner emotionalen Ebene, dass sie das so 'n bisschen zeigen vielleicht?
Hm? Ja, könnte sein oder, ähm, hm aber gut. Ja, genau. Also bisschen anders, aber nicht so über so 'n: „Mir gehört der gesamte Raum”. Also ja, weil der Körper ist halt einfach anders gebaut.
So in der Ausdrucksweise. Mhm, okay.
Da müsste ich noch mal drüber nachdenken, wie sich Dominanzgebaren bei Frauen <giggles> bei Frauen zeigt. Ich finde, es prägt sich mehr dieses Dom Dominanzverhalten finde ich halt schon auch ausgeprägter an sich bei Männern. Also, bei bestimmten Männern, deswegen, um hier wieder mal zu nicht ganz zu pauschalisieren.
<laughs> <laughs> Nur 'n bisschen, aber, ja gut. Äh, das, äh ja, also man könnte sich schon vorstellen, dass, äh, vielleicht Frauen eher so auf ihrer auf auf ihrer Ausstrahlung und vielleicht auch ihrer Sprechart, ähm, sage ich mal alles, was nicht mit dem Körper zu tun hat, eher so mit 'nem selbstbewussten und vielleicht auch dominanten Auftreten kommen und die Männer dann halt erst mal ja, erst mal ihr Äußerliches, äh, zu Beginn dort ausstrahlen. Und, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auch so was wie Arroganz also weil du schon meintest, so was wie Dominanz, äh, da kommt ja manchmal auch sogar die Arroganz mit bei. Würdest du persönlich sagen, das ist auch so 'n Teil von Selbstbewusstsein, also dass man auch 'n bisschen arrogant ist, 'n bisschen zurückschießt, dass man so 'n bisschen so 'ne Kante ist 'n bisschen.
Oh, nur n' bisschen, genau. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Auf's Äußere gehen. Ja, genau. Ja. Mhm.